Bien sûr, mais en même temps, heu, c'est normal. Genre vous avez votre vie avec ton mari et tes enfants, heu, tu as pas envie d'être dérangée tous les jours, tu vois, heu? Vas-y. Le fait qu'elle vienne 1 fois de temps en temps c'est bien et cetera tu vois? Heu, si sur son week-end, heu, elle peut venir 2 jours au total et bah sur sa semaine pardon, venir 2 jours au total c'est bien, tu vois? Genre, heu, ça fait quand même du contact et cetera. Mais comme je te disais tout ne peut par r reposer sur vous parce que vous avez quand même une vie derrière. Tu vois comme tu disais tu travailles et cetera, heu, ton mari travaille, enfin tu vois? Tu peux pas juste, heu, avoir fini et heu ouais voilà!
Mmh. Ouais. Ouais, puis, heu, des fois, elle va débarquer, on est en pyjama, alors vas-y, tu te rhabilles, heu, enfin, tu vois? En fait, ça te saoule mais d'une force, tu vois? Heu, <blows air> alors que si c'est prévu, c'est moi qui l'invite, bon, bah j'ai du plaisir, tu vois? J'aime bien cuisiner et tout ça. Mais là, des fois, elle débarque, heu, tu sais, tu as prévu de faire des pâtes aux gruyères, heu, du coup, j'ai trop honte. Je lui dis: «Attends, faut que je prépare autre chose». Allez, vas y, fais vite un truc. En fait, ça me rajoute beaucoup de pression alors que finalement, heu, c'est censé juste être un plaisir quoi.
Ouais. C'est ça exactement. Du coup c'est pour ça franchement je te dis, heu, je te comprends et heu, bah pour le coup j'espère vraiment que, heu, il y aura une solution qui puisse être mise en place. Déjà au moins peut-être ton mari puisse en parler avec elle, heu, plus fermement que comme ça a été fait et heu c'est ça.
Ouais. Ouais, peut-être il faudrait qu'on la prenne un peu en frontal, tu vois? Lui dire un peu clairement, mais c'est vrai que moi je suis mal à l'aise de faire ça, <chuckles> je déteste.
Fait en c'est ouais en vrai je comprends. C'est genre ça ce voit que ça l'air d'être une personne qui est très gentille, tu vois? Donc, heu, tu oses pas trop, heu, blesser les personnes parce que, bah tu veux pas en fait tout simplement. Heu, mais peut-être, heu, un petit conseil que je pourrais vous donner du coup. Heu, peut-être c'est de voir avec cette personne du coup avec, heu, bah du coup ta belle tante. Hem, est-ce que c'est pas possible plutôt qu'elle vienne en week-end? Plutôt que toute 1 semaine de 10 jours là, enfin même plus. Heu, qu'elle vienne juste, heu, tu vois pour en week-end et que vous passez ce week-end ensemble tu vois? 1 fois par an. Comme ça ça évite que du coup elle vienne plus souvent.
Ouais. Ouais. Ouais c'est vrai que peut-être au moins la règle est claire dès le début quoi, tu sais que tu passes ton temps, heu ouais.
Voilà c'est ça. Et comme ça, vous ça vous permet de déjà savoir qu'il y a 1 week-end à prévoir avec, mais également que ce soit plus aussi intrusif qu'avant, finalement, tu vois?
Mmh. Ouais, c'est vrai que ça peut être une bonne idée parce qu'au final je pense qu'elle est frustrée parce que la journée on n'est pas là tu vois? Les enfants, ils sont à l'école. Donc c'est vrai que même quand on se voit le soir, c'est très court parce qu'elle arrive à 6:00 et nous à 8:00, les petits sont couchés, donc c'est assez court. C'est vrai que c'est peut-être une bonne idée, heu, tu vois, de passer vraiment du temps ensemble, en fait, heu, quitte à même, heu, ce que ce soit dans une autre ville, peu importe. Mais peut être qu'elle serait apaisée, tu vois, d'avoir ce temps un peu dédié et que du coup, heu, elle serait moins en demande, heu, sur d'autres événements, ouais, c'est possible, c'est une bonne idée.
Ouais. Ça Ouais et même si possible évidemment alors après je sais pas comment ça se passe dans la famille, mais encore une fois c'est juste un conseil, tu me diras ce que tu en penses. Peut-être, heu, potentiellement tu vois, heu, envoyer un message aux autres cousins de ton mari? Pour bah, du coup leur dire: «Voilà est-ce que vous voudriez pas, heu, également prévoir du temps avec, heu, bah la tante en question? Parce que ce serait bien qu'elle puisse passer un peu de temps également avec vous», tu vois?
Ouais. Ouais peut-être aussi ça nous enlèverait un peu de ce poids d'être, heu d'avoir l'impression qu'on est les seuls finalement à dire: «Oui» quoi, tu vois? Et à se mettre cette pression heu
Voilà exactement.